Trời ơi, nghe qua là thấy, ờ, rất là khó chịu khi mà buổi tối á, mọi người đều muốn có một cái giấc ngủ sâu á, thì bạn lại cảm thấy căng thẳng nè, suy nghĩ nhiều chuyện, đúng hông? Trời ơi, vậy mà nếu suy nghĩ nhiều á, ngủ á, ít lại á, thì sáng mai lại hông có sức để mà làm việc á nha. Thì, ờ, cũng có lời khuyên chứ, nhưng mà trước khi mà mình đưa ra những cái lời khuyên á, thì mình muốn ngồi lại nè, cùng nghe bạn tâm sự, cùng hỏi bạn thêm một vài câu hỏi á để mình có thể hiểu rõ hơn những cái chuyện mà gần đây bạn gặp phải, nguyên nhân do đâu khiến mà bạn căng thẳng trước khi đi ngủ vậy á. Thì, ờ, cho mình hỏi nha, bạn thường đi ngủ lúc mấy giờ nè?
Ừm, nó đó. Ừm. Mình á, thì, ờ, mình cũng cố gắng, ơ, kiểu, ờ, lên giường là tầm khoảng, ờ, 11:00-11:30, nhưng mà á, cứ trằn trọc, mình thấy á là thường xuyên phải qua 12:00, thậm chí có khi 1:00 thì mới ngủ đó bạn.
À, mười một rưỡi.

À, mình hiểu nha. Trời ơi, nếu mà suy nghĩ nhiều như vậy á là thể nào cũng sẽ hông ngủ được đâu, <laughs> tại vì những cái dòng suy nghĩ nó cứ chạy liên tục, liên tục trong đầu mình mà. Thì hông có biết á là bạn có cái vấn đề sức khỏe nè, hay là bạn có đang dùng thuốc gì mà nó ảnh hưởng đến giấc ngủ không ta?
Ừm hừm, vậy đó. Ừm, thuốc á thì mình thấy là hông nha. Nhưng mà sức khỏe á thì, ờm, nó chưa có biểu hiện gì rõ đâu, nhưng mà mình cũng cảm nhận là người mình nó hổng có còn thấy khỏe như trước đây. Tức là nó hông có còn cái sự mà, kiểu, tràn đầy năng lượng á, mà ngược lại á, cứ thường xuyên cảm thấy mệt mệt mỏi mỏi, cứ hay, a, mỏi lưng mỏi người, xong rồi, hả, đi làm về là cứ muốn nằm dài thôi, lăn qua lăn lại, chứ hổng thích mà làm một cái gì khác hết.
À, hông. À. Bị chán đó, đúng hông? <laughs> Tại vì đang, ơ, mệt, đang buồn, đang áp lực rồi đó, xong rồi cái về nhà nằm dài chán rồi buồn cái chuyện kia nữa, cho nên là cơ thể nó bão hòa á, nó hông có muốn làm một cái gì hết á. Trời ơi, mình hiểu nè, sau khi mà nghe qua những cái vấn đề của bạn á, mình cảm thấy rất là thương và đồng cảm với bạn luôn. Ờ, cảm giác áp lực công việc, vừa mới chia tay một mối quan hệ mà đã từng rất yêu đi, rồi vẫn còn cái cảm giác buồn, khiến cho cơ thể nó bị căng thẳng, nó khó ngủ á. Thì, ờ, mình sẽ gợi ý cho bạn một số cách ha, hổng biết là sau khi mình gợi ý á, bạn có cảm thấy phù hợp hông ha. Thì trước tiên á, ừm, trước khi ngủ á, bạn hãy tập, ừm, thư giãn ngắn đi, như là hít thở hay là thư giãn cơ đi. Thay vì cái thời gian bạn, à, lướt việt lướt điện thoại vô định á, thì bạn hãy á, ờ, nằm cũng được, hay là ngồi thoải mái vậy đó, cứ đặt tay lên bụng, hít vào chậm bằng mũi, đếm 1, 2, 3, 4 rồi cảm giác bụng nó phồng lên á, xong rồi bạn giữ hơi nhẹ 1 đến 2 giây, xong rồi bạn mới thở ra từ từ, từ từ bằng miệng, bạn đếm từ 1 đến 6 tưởng tượng theo cái luồng hơi á là căng thẳng cũng dần đi ra ngoài á, làm như vậy khoảng 5 đến 10 lần á, thì không cần phải cố thư giãn đâu, nhưng mà chỉ cần để ý cái cái cảm giác của bạn á, nó hơi thở nó đi vào và đi ra á. Song song đó bạn cũng có thể kết hợp thư giãn cơ từng phần nè, căng nhẹ bàn chân rồi thả lỏng nè, rồi lên đến bắp chân nè, đùi, vai, mặt nè, thì, à, mấy cái này nó cũng không có mất nhiều thời gian đâu, bạn chỉ cần dành ra 15 phút thôi cũng được. Thì, à, làm đều đặn mỗi tối như vậy á, cơ thể nó sẽ quen á, à, đến cái đoạn này là mình chuẩn bị ngủ rồi á. Thì bạn thấy cái cách này nó có hợp lý với bạn hông?
<chuckles> Chắc vậy ha. Ừm hưm. Ừm, mình nghe nè. Ừm. Ừm.